Xin chào bạn nha.
Ừm, chào bạn nha, rất vui được nói chuyện với bạn hôm nay.
Ừm hứm, hello Ô kê. <laughs>
<chuckles> Thì, à, hông biết là hôm nay của bạn như thế nào?
Thì Ờm, thì cũng khoảng gần trưa ha, hôm nay là một ngày khá là đẹp trời ở chỗ mình á. Ừm.
Ừm, ừm. À. Ừm, vậy hả? Nay đầu tuần nữa ha, chắc cũng nhiều năng lượng nè. Ừm, ừm, ừm. <chuckles>
Ừm. Đúng rồi, đầu tuần đợt <laughs> mặc dù deadline cũng nhiều nhưng mà <laughs>
Ừm, vậy hả? Ờ, chứ tui thì có dự định là đang lên kế hoạch cho chuyến du lịch sắp tới, nên cũng đang, ờ, ngồi chiêm nghiệm lại những, ờ, chuyến từng đi coi coi cờ có cần rút kinh nghiệm gì hông? <laughs>
Ừm hứm. Ồ! <laughs> À, trời ơi nghe sướng quá vậy, mình rất là thích đi du lịch luôn á.
Ừm, ừm, ừm. Á, vậy hả, trời ơi tui là cực kì thích luôn, mỗi năm là phải đi vài chuyến cơ. Ờ, ờ.
Ừm, ừm, ừm. <laughs> Ô, vậy hả? Ơ, vậy, kiểu, có những, cái, chuyến đi nào mà khiến cho bạn kiểu nhớ mãi không quên luôn hông? <laughs>
Ừm, ừm. Ừm, chắc chắn là có rồi, thì năm ngoái đi, là tui có đi, à, Đà Lạt vào cuối năm, ừm, thì á nó, kiểu, tui được nghỉ nhiều á, nên là tui đi, ờ, nó cũng đỡ mất cái ngày công làm việc, xong cái, à, mà biết tháng 12 mà Đà Lạt cũng chưa đẹp hẳn là đẹp lắm, nó, kiểu, mây đen nhiều, cũng có mưa phùn này kia á, là khá là lạnh luôn.
Ừm hứm. À. Ờ, ờ, ờ. Ừm. <laughs> Ừm. Ồ. Ờ, lạnh, đúng không? Ừ, tui cũng nghe bạn tui nói lạnh lắm.
Chính xác, chính xác, đó lạnh lắm. Thì tui thì có cái chủ trương là đi tiết kiệm, ừm, nên là tui sẽ không đi, ờ, quán cà phê, ờ, check in đồ nhiều, tui hổng đi quán nào luôn á, ờ, nên là tui, a, đi thiên nhiên thôi, miễn phí mà, đúng hông? Đó, đó, ừm, ừm.
Ừm hứm, ờ, hợp lý, hợp lý. Ừm hứm. Ừm, ừm. <laughs> Ừm, đúng, đúng rồi. Trời ơi, thiên nhiên Đà Lạt là khỏi phải nói luôn.
Chính xác, chính xác, mà cái tui tra lên đồi Đa Phú cái nó dẫn Google Maps lên cái khu nghĩa địa bà ơi, ừ, <laughs> ừ, đó, đó, mà ừm mà người ta có dịch vụ nha, ừm, có dịch vụ người ta chặn xe máy luôn rồi qua kia gửi xe đi, đi xe Jeep của họ lên là tốn tiền, hình như 1-200.000 một người gì đó.
Ừm hứm. À há. <laughs> Trời ơi, sao mà <laughs> sao mà bất ổn quá. Ừm. À há.
Ờ, cái là tui nói là "Ủa tui tra TikTok thì đâu có tốn tiền đâu ta?" Xong rồi cái tui mới tra lại đường khác, tui đi đường khác thì là, cái, đường của dân đi á bà, là nó có một cái, ờ, chốt chặn phải dở cái cây đó lên thì mới chạy vô được, ừm.
Ờ. <chuckles> Ờ, ờ, ờ. Ừm, ừm, ừm. À.
Cái tui cũng đứng tui trầm ngâm tui suy nghĩ coi vô được không ta? Ờ, cái tình cờ ừm, có người dân người ta đi từ trong ra á, cái tui chạy theo vô luôn, đó, rồi lên đồi thì nó, kiểu, cũng âm u, thì tui cũng picnic các kiểu, hổng có ai hết trơn bà ơi, tại khu bên đây vắng mà người ta đi, cái, khu bên kia. <laughs>
<laughs> Bất ổn. <chuckles> Ừm, ừm. Ồ. Ừm. <laughs> Ê, sao có thể, <laughs> vậy là bà chạy bà bà chỉ chạy mày lạc đến nghĩa địa thật luôn á hả?
Ừm, ừm.